Beh, secondo me, n no, perché, appunto, come dicevi tu, mhmm, diversi livelli di confidenza ti portano, poi, anche a diversi livelli di di mettere in atto le emozioni. Detto ciò, ehm, per me, adesso, forse, questa differenza si è un po' assottigliata, perché è proprio un lavoro che mi sono imposta io. Ehm, però, per tanto tempo, io ricordo, magari, soprattutto durante l'adolescenza, che, in famiglia, ero una persona completamente opposta rispetto che davanti agli amici: ero molto più rancorosa, molto più molto più agitata.
Uhm. Certo. Mh-mh. Okay. Ah, vedi. Mh. Sì. Ah ve ah okay, okay. Sì, sì, sì, sì. E invece, nei rapporti a 2, rapporti, intendo sentimentali, come sei?
Beh, mhmm, spero, adesso, di essere una persona un po' più equilibrata rispetto a una volta, perché, appunto, una volta, come ti accennavo all'inizio, portavo molto quelle che erano le mie insicurezze, le proiettavo nelle relazioni e ehm, e, quindi, di conseguenza, le relazioni ne soffrivano. Adesso cerco, comunque, di non di non vedere ogni singola ogni singola storpiatura come una catastrofe, ma di prenderla come quello che è, insomma, comunque, la vita è costruita in scale di grigio, quindi, non ci sono o tutto bene o tutto male.
Okay. Sì. Okay. Sì. Sì. Okay. Assolutamente. Eh Assolutamente. Quindi anche le relazioni, ehm, sentimentali come come le come fai a fare in modo che siano sane? Cioè, qual è il tuo apporto per perché una s relazione sentimentale sia sana?
Cerco di non mhmm, di non dare nella mia testa delle categorizzazioni così nette a tutte le cose che vivo, appunto di non vedere le cose bianco e nero
Okay. Certo, di flessibilità, somma, okay. Sì
e, di conseguenza, di essere meno giudicante possibile nei confronti dell'altra persona, che non vuol dire, ehm, subire tutto senza dire niente,, semplicemente, di comprendere, cioè, di aspettare di comprendere le ragioni dietro al gesto di un'altra persona, prima di automaticamente etichettarlo come gesto buono, gesto cattivo.
Certo, cer Sì.